Sim, sim. Com certeza. Quando eu era mais jovem, eu fazia isso direto e eu não percebia, sabe. Eu conseguia me auto acamar acal auto acalmar, eh, comendo. Quando eu fui crescendo, eu fui percebendo: "Gente por que que eu estou sempre um um um um pouquinho acima do meu peso?". Por que que eu nunca consigo ema emagrecer, mas qu quando eu emagreço, eu logo ganho de volta, justamente por essa questão, né. Deu deu comer além do que eu necessito, hoje em dia, eu já consigo me controlar um pouquinho mais. Então, eu consigo parar de comer depois de 2, bo eh, 2 bolachas de biscoito, ou, né, como eu disse 1 fileira só de chocolate e eu sinto que a informação chegou ao cérebro, sabe?
Hum. Uhum. Uhum. Certo. Hum, hum. Certo. Uhum. Certo. Aham. Sei.
E aí eu paro.
Aí você sabe que é hora de parar. É tem gente que diz que ajuda principalmente com doce, tomar 1 copo d'água. Porque aí você realmente sente o estômago pesado é, você tipo come, se você não quer dizer que você não pode comer o doce, mas assim, ao invés de você comer a 2ª a 2ª fileirinha. Você comeu a 1ª, que a 1ª está ok, ao invés de você comer a 2ª fileirinha, você toma 1 copo d'água. E aí diz a lenda que ajuda.
Sim. Hum. Ah é? Ah, faz sentido. Uhum. Aham. Sim. Olha eu vou testar, eu gostei da sua ideia, eu vou testar e na próxima vez que a gente se ver, eu te falo se deu certo ou não. <laughs>
Uhum. Se deu certo, sim. É, porque assim muitas vezes essa sensação de, hã, <clicks tongue> ter que querer comer alguma coisa tal, é para mu mudar o gosto que está na boca, né. Então o docinho, é muito comum as pessoas quererem uma sobremesinha depois de alguma coisa salgada, né. É quase assim, hã, uma formiguinha que todo mundo tem dentro da cabeça que fala: "Ah, você não quer ir lá, olha, tem aquele chocolate, olha, tem aquele bolo." <laughs> Mas aí, a hora que você come, se você limpa o seu paladar com a água, você meio que interrompe um pouco o ciclo, sabe? É essa que é a ideia. Uhum.
Uhum. Também. Ah sim, claro. Aham, aham, ah é. Sim. Faz sentido, né? Faz total sentido o que você está falando, concordo com você. E assim
Agora me diz quando você tem vontade de comer e não fome, né, quando você quer beliscar, que tipo de comida que você gosta? Além do chocolatinho que você já contou.
Hum.